อือ ๆ ๆ ครับผม
เออ เหมือน เหมือนอันนี้คือมันเป็นช่วง ฤดูร้อน ตอนเดือนเมษาอะค่ะ แล้วคุณเคยได้ยินไฟป่า ใช่เปล่า? อ่า ถ้าเรามองว่าถ้าเกิดเป็นไฟป่าจริง ๆ อะค่ะ เขาจะต้อง ช่วยกันดับแล้ว เพราะว่ามันควบคุมเพลิงไม่ให้ไหม้ไปถึงมาทั้งป่าใช่ไหม แต่นี่เขายืนดู แล้วไม่ทำอะไรเลย แล้วก็ยืนดูเสา เสาหลักลายอะ ที่อยู่ข้างทางเผาอะ แค่ อัน เดียว อันอื่นไม่ ไม่เป็นไรนะ แล้วข้างทางมันอยู่ติดถนนน่ะคุณ มันไม่มีอะไรที่จะต้องมาไหม้ตรงนั้นน่ะ
ครับ อืม เข้าใจครับ อืม ครับผม ครับ อืม อา ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ
เฮ้ย แล้วเราก็รู้สึกหดหู่ใจว่า เฮ้ย ทำไมเขายิ่งดูไม่ทำ จนแม่เราอะค่ะเขาอยู่ที่นี่เป็นประจำใช่เปล่า เขาบอกว่า มันเป็นปกติอะ ที่ <tsk> อืม ด้วยความที่แบบว่า เออ เจ้าหน้าที่เขาอาจจะรู้เห็นกับเหตุการณ์พวกนี้ แล้วก็ อ่า เผาตรงเสาหลักลายอะค่ะ มันน่าจะเกี่ยวกับงบประมาณด้วย ที่ต้องทำใหม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อ๋อ คือ คือผมอะ ไม่ ไม่เข้าใจคำว่า เสาหลักลาย มัน หมายถึงว่า มัน มัน มัน มันคืออะไร หรือว่ามันมีเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไร อย่างเงี้ยเหรอครับ?
อือ ๆ มันเป็นเสาข้างทาง ที่เป็นขาวดำอะค่ะ
เออ ๆ อ๋อ ครับผม เข้าใจ ๆ เข้าใจแล้วครับ ก็คือตาม อยู่ตามริมถนน ใช่ไหมครับผม?
เออ ๆ เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ อยู่ตรงขอบทางถนนเลย
อ๋อ อา ถ้า ถ้าของผมเนี่ย ในความเข้าใจของผม ก็คือเสาหลักกิโล อันนี้คืออัน อันเดียวกันใช่ไหมครับผม? สีขาวดำเนาะ
อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ เสาหลัก ล อ๋อ แต่ว่าอันนี้มันจะหลักกิโล มันจะไม่ใช่ ของบ้านเรามันจะมีหลักขาวดำอีก แล้วหลักกิโลอีกอันหนึ่งนะ หลักกิโลมันจะเป็นสีขาวล้วน แล้วก็จะเขียน ว่า กิโลเมตรที่เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ อืม

อา ใช่ ๆ ครับผม เนี่ย คือ คือความรู้สึกเลยที่ผมเห็นแล้ว มัน อย่าง อย่างคุณเองเนี่ย ถ้าเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ? เป็นบ้านเกิดเนี่ย ยิ่งน่าจะต้องรู้สึกใจหายมากกว่าผม ขนาดผมแค่แบบว่า แค่เห็นบางส่วนที่มันไม่เขียวอะ <chuckles> บางส่วนที่มันหายไปอะ อืม ผมยังรู้สึกแบบ เออ มัน มันเหมือนอะไรที่มันไม่สมประกอบอะนะครับผม ใช่ไหมครับ? อืม
อืม ลุกล้ำป่า อืม ค่ะ ค่ะ อือ อืม จริง ๆ ค่ะ มันทำให้แบบว่า โอ้โฮ จริง ๆ อะ เวลาเราเคยเห็นนะคนท่องเที่ยวอะ ที่เขามาถ่าย ไอ้ที่เขามาถ่ายรูปวิวอะไรตามธรรมชาติใช่ไหมคะ? แล้วเขานั่งอยู่บน resort ที่สูง ๆ แล้วก็ดูวิวได้ แต่ภาพที่มองไป เราเห็นภูเขาไม่สวยเลยอะ เป็นภูเขาแบบหัวโล้นน่ะคุณ อืม ๆ
ครับ ครับผม อืม ครับผม <chuckles> ครับผม เข้าใจเลยครับ อืม อย่าง อย่างเช่น ผมเนี่ย ถ้า ถ้าจะนึกถึงเนี่ย ผมจะนึกถึง อ่า ที่เขาค้อนะครับผม เขาค้อเนี่ย เวลาเราไป เดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นประจำเลย ก็คือจะมีความเขียวของภูเขา ต้นไม้ มีหมอก ใช่ไหมครับผม แต่ว่าบางครั้งเนี่ย ณ ตอนนี้เนี่ย การที่เราจะไป อ่า ชื่นชมธรรมชาติเนี่ย บางทีเราต้องเลือก อา resort ด้วยนะ บาง resort เนี่ย วิวเข้าไปเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นธรรมชาติเขียว อย่าง ที่เราต้องการแล้วนะครับผม บางครั้งเนี่ย มัน มัน ความเขียวนั้นมันหายไปแล้วบางส่วน อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม ใช่ไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ๆ ค่ะ อืม ๆ จริง มันก็หดหู่ใจนะคะ อะไรเนี่ย ต้องมาเจอแบบธรรมชาติที่ถูกทำลาย แล้วเราเห็นกับตา อย่างเงี้ย เราเคยโดน มีเหตุการณ์ที่เราอะค่ะ รู้สึกแย่มาก ๆ เลยอะ คือ เราเห็นเหตุการณ์ด้วยอะ ทางตรงเลย คือตอนนั้นอะเรา บ้านเราอยู่นอกเมืองประมาณ 38 กิโล แล้วเราต้องขับรถเข้าไปในเมือง เพื่อไปตุนเสบียง ไปตุนของอะค่ะมาใส่ตู้เย็นไว้ทำกับข้าวให้ลูกกิน อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้วเราก็ไปขับรถ ข้างทางปกติ 2 ข้างทางอะเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยคุณ ที่ ที่มีต้นไม้เยอะมากรอบข้างทาง แล้วก็เป็นถนน 2 เลน เป็นทางเข้าในเมืองค่ะ มันจะมี 2 เลน และทีนี้ เราก็เห็นเจ้าหน้าที่เนาะ กรมป่าไม้ เพราะว่าเขา เราเห็นเขาใส่ชุด ชุดกรมป่าไม้เลย แล้วก็มีรถกระบะอยู่ 2 คัน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 6-7 คน เขายืนดูไอ้เนี่ยค่ะคุณ ยืนดูป่าที่ถูกเผาอะ ข้าง ๆ ทางอะ แล้วแย่กว่านั้น คือเสาหลักลายอะคุณ มีอยู่เสาหนึ่งตรงกลางที่เขามองกันนะ ไฟลุกท่วมเหมือนโดนเอาน้ำมันราดเลยคุณ
อืม ครับผม อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ ครับ อา ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ๆ ครับ ครับ ครับ อา มันหมายถึงอะไรเหรอครับผม? มัน มันคืออะไรเหรอครับ?
มัน มันหมายถึงถ้าเกิดว่า เป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จริง ๆ เขาจะไม่ต้อง ด ดูแบบว่าข้างทางถูกเผาอะ
อา ๆ ครับ